Iya bener, karena, cuma sebentar. Jadi kita itu
Betul. Hmm.
Momen ini tuh kayak berharga banget, soalnya, kita harus menunggu momen kayak gini itu mungkin tahun depannya lagi atau kita juga enggak tahu tahun depannya itu masih bisa atau enggak, kayak gitu kan.
Mmm. Betul betul, masih bisa ketemu lagi atau enggak, gitu. Masih ada, baik dari kitanya sendiri ataupun dari mereka, masih bisa ada waktu lagi atau enggak kan. Jadi ya sangat sangat dimanfaatinlah kalau ada kesempatan untuk bisa kumpul bareng sama keluarga. Apalagi di perayaan hari besar itu di kalau bisa diusahain buat ikut, gitu.
Mhm. Mhm. Bener sih. Walaupun seberapa jauhnya juga. Jadi pokoknya mah harus, wek meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga.
Iya. Benar.
Terus, eee, apakah ada tradisi khusus gitu yang biasanya dilakukan oleh keluarga pada hari-hari besar seperti ini, yang mungkin, eee, terjadi di keluarga Teteh?
Betul betu Ah. Eee, standar ya foto bareng pasti. <chuckles> Foto bareng foto bareng itu sangat wajib kan, gitu. Dan kalau <chuckles> kalau di keluarga aku itu justru yang lebih seru, eee, lebih seru untuk mendokumentasikan, eee, momen-momen kumpul keluarga itu adalah nenek-neneknya, orang-orang yang tuanya. Jadi bukan cuman foto-foto, mereka bahkan kayak bener-bener yang ngevideoin gitu, satu sama lain keliling, "Halo, apa," gitu. Kayak seakan-akan bikin vlog gitu kan. Yang seru tuh justru orang-orang tuanya sih <sniffs> kalau di keluarga aku.
<chuckles> Itu hal wajib banget. Sangat sangat wajib. Bener bener. Iya. <chuckles> Kalau Iya. Momen kayak gini itu bagus banget sih untuk direkam ya, karena buat jadi memori gitu atau buat jadi dokumenter dokumenter seperti itu. Terus juga, ada tradisi kayak misal, mmm, Marhabanan atau gimana, Teh? Ada enggak?
Pe Betul. Betul betul.

Eee, pernah sih pasti, eee, ya itu tadi pas biasanya sih tradisinya itu aja atau kadang tergantung nih di rumah siapa nih yang me yang yang jadi ininya ya, eee, yang jadi lokasinya ya. Heeh. Biasanya ada acara karaokean juga di rumah gitu. Acara karaokean, eee, apa lagi ya tradisi di keluarga aku, karaokean, foto-foto, eee, oh, pasti kalau itu. <chuckles> Cuman itu kan, eee, masing-masing sih biasanya, enggak yang pas kumpul besar. Sama oh saling ini, saling traktir. <chuckles>
Mmm. Ya jadi gitu. Ya, benar benar. Mmm. Ziarah. Its heeh. Iya bener bener. Ih, seru banget.
Saling eee, bukannya bukannya saling traktir ya. Biasanya ada beberapa orang yang memang kita
Kayak saling bawa makanan masing-masing kayak gitu?
Iya itu ada bawa makanan. Kalau yang orang-orang tua tuh biasanya bawa makanan. Nah, kalau yang anak-anaknya yang kita pandang, "Wah, sudah sukses nih," gitu, ya biasanya kita minta traktir apa apa apa gitu. Jadi seru sih, seru, kum kumpul ada yang karaokean, ada yang nonton bareng.
Benar benar. Mhm. Masyaallah. I Ih, seru banget. Iya momen
Anak-anak, iya, pasti main Roblox. <chuckles>
Momen spesial kayak gini, mhm. Heeh. <chuckles> Roblox nge-game bareng, terus juga yang cewek-ceweknya mungkin, eee, TikTok-an bareng kayak gitu.
Betul. Betul, betul. Seperti itu seru sih seru sih. Kalau keluarga kamu juga gimana?
Kalau keluarga aku itu biasanya kita itu kayak, eee, malamnya itu keliling gitu loh, kayak salim-salim sama tetangga, itu tradisi sih soalnya heeh, dari kecil sampai gede. Heeh.
Oh, seru ya. Oh, karena kamu karena kamu mungkin tinggal di lingkungan yang sangat dekat ya secara apa, warganya.
Mhm, kayak kekeluargaan warganya heeh, saling welcome, terus juga, "Ayo Neg. Neng masuk gitu loh kita kita ngemil-ngemil bareng." Terus juga kayak misal kita masak-masak bareng gitu sebelum besoknya kita sholat itu kan, sholat hari raya besar kayak gitu. Terus juga biasanya abis sholat itu kita juga, eee, menyicipi masakan yang udah kita buat tadi malam, makan bareng terus juga bikin video yang kayak teteh gitu, nge-vlog mungkin ya buat kenang-kenangan juga soalnya, eee, banyak juga, eee, saudaraku dari luar kota kayak dari, eee, Bandung, dari Banten kayak gitu. Jadi bisa kumpul dalam satu tempat seru banget soalnya, kayak jadi pangling kan kayak jarang ketemu terus tiba-tiba ketemu gitu seru banget.
Oh, anak. Wow. Iya. Betul betul. Iya. Ya, betul betul. Iya.

Iya, tapi tapi sekarang kan zamannya online, iya. Jadi kayak mungkin sudah mulai sepi sih, soalnya pada mainnya di Roblox, di TikTok. <laughs> Jadi kayak yang mainnya orang-orang dewasa kayak aku.
<laughs> Sebetulnya, apa juga. Iya, sebetulnya sih, enggak apa-apa juga. Karena kan di zaman sekarang kan ya, mereka harus ini ya, mereka harus bisa keep up dengan dengan itu semua ya, gitu kan, ya. Cuman ya, kalau bisa sih, eee, karena iya, sebetulnya lebih bagus juga main di luar. <laughs> Kalau bisa seimbang. Karena motoriknya kan lebih jalan, kalau misalkan mereka main di luar, aktivitas di luar lah, gitu. Tapi seru seru seru. Seru banget, keluarga kamu justru, <laughs> lebih seru lagi. <chuckles>
Mhm. Bener. Iya, setu Mhm. Iya, seru banget. <laughs> Tapi kayak cuma 1 kali doang setahun, iya, jadi kayak momennya itu seru banget.
Justru, justru kalau sering-sering kayaknya enggak bakal rame deh. <laughs> Iya enggak sih? Iya kan, kayak, "Ah, bosen", gitu. <laughs>
Iya, enggak enggak bakal berkesan. Nggak bakal berkesan. Berarti mainnya itu pas hari kemerdekaan, sama berarti sama hari raya, 2 kali.
Ah, oh, pas pas hari ke pernikahan juga?
Heeh. Iya, itu mah lebih lebih banyak lagi sih.
Oh, karena kamu itu, ya. Iya, karena kamu karena kamu sama sama tetangga deket, ya? Jadi ya, kegiatannya seru. Ih, seru banget kamu.
Mhm, jadi kayak ada itunya. Heeh, <chuckles> ada pemudanya. <chuckles> Wadah.
Aku enggak ada. <laughs> Aku di sini aku di sini tetangganya, tetangga introvert lagi semua. <laughs>
<laughs> Nanti dibikin. <laughs> Iya, udah, enggak apa-apa. <chuckles>
Oh. <laughs>
Oke, makasih ya, udah sharing.
Makasih. Terima kasih banyak sudah sharing, seru. Ketemu lagi mungkin nanti, ya.
Seru banget kenangannya. Seru, ba Boleh boleh, nanti kita bahas yang lainnya, ya.
Oka. Siap, bye.
Bye!